Ayan, magandang gabi ulit. Mm.
Magandang gabi ulit.
Ayan.
Ah, may tanong nga pala ako sayo brother, ah, mas pipiliin mo bang mag trabaho sa opisina o sa bahay?
Ah, siyempre do'n tayo sa parang alam natin na mas convenient satin 'no, which is yung magtrabaho sa bahay kasi
Oo. Tama, ako din. Tama tama, sang-ayon ako diyan.
Oo kasi mm, tama 'di ba? Kasi ako, mag danas ko na magtrabaho sa opisina talaga, eh, kasi mahigit sampung taon na ako nagtatrabaho 'no, ah, yung pagtatrabaho sa opisina sobrang nakakapagod lalo na't malayo, kasi ang trabaho ko sa Maynila pa.
Oo. Oo. Tama, tama, tama.
So parang
Ah.
na biyahe ako ng mahigit 2 o 3 oras, makapunta lang sa opisina ko 'no. Kaya parang gigising ako ng ubod ng aga.
Ang layo pa pala 'no.
Mm.
Oo nga, eh. Tama, tama.
Oo, kumbaga ang dami mong pagdadaanang hirap makapasok ka lang sa isang araw sa opisina mo 'no. Kumbaga ma dadaan ka sa traffic, dadaan ka sa siyempre, gigising ka ng maaga kahit yung trabaho mo tanghali pa naman, mga sabihin natin 8:00 ng umaga pero nagising ako ng 4:00 ng madaling araw 'no, kasi siyempre mag-aayos, maliligo, ayan. Ah, minsan nag, ah, naghahanda rin ako ng ibabaon ko na pagkain 'no, kasi siyempre mahal sa Maynila alam mo naman ang bilihin.
Tama, tama, tama. Mm. Tama, tama. Para ma para maka-save 'di ba?
Mm, para maka-save. Kasi mahal ang pagkain 'don.
Ilang oras pa ba yung biyahe, bro, papunta ng Maynila? Galing sa inyo.
Ah, depende kasi kung sa'n sa Maynila ka pupunta. Ako kasi sa BGC, ma medyo malayo, 'no? Kasi
Ah. Oo, ilang oras yun galing sa inyo?
Ah, bale sa umaga kasi rush hour yung pasok ko. Marami talagang napasok, kaya parang medyo traffic. So, nakakarating ako do'n siguro mga, ah, aalis ako ng 5:00 rito, nakakarating ako dun ng mga 7:30. Minsan nga, nale-late pa ko, eh. Depende talaga sa traffic 'yon pare. Oo, sobrang haba, 'di ba? Yun yun ang tini-tyaga ko.
Oo. Tagal pala, 'no? Tapos, aga mo pang gumigising araw-araw. <laughs> Mag a 5:00. <clicks tongue> Dapat, before ka 5:00 magising. Kasi yun nga, yun nga yung time mo na labas ng banyo. 'Di ba dapat mga 4:00 siguro, gising ka na niyan, 'di ba? <clears throat>
Mhm. Nasanay na lang ako, eh. Oo, 4:00 gising na ko talaga. Kasi nga maliligo na 'ko diretso 'non.
Ginawa mo yun ng 10 taon, 'no? Grabeng disiplina 'yan. Grabeng determinado mo.
Oo, kasi hindi naman ako nagtrabaho dito lang sa sa lugar namin. Kasi probinsya 'to, eh. Maga mababa suweldo dito. Kaya parang kailangan mag-Maynila ka talaga. Ayun, tinati tiniis ko, tini-tyaga ko 'yon. Mahigit isang ta ano 10 taon na ko nagtatrabaho sa Maynila. Iba-ibang kumpanya naman 'yon. Pero mm, pero ano na, pero Maynila pa rin. <laughs> May hindi ako naalis ng Maynila. Kumbaga, ayun, kaya nakakapagod din. Nung sinuwerte naman ako at, ah, yung kliyente ko naman, pumayag naman na sa bahay na lang ako magtrabaho. Kasi nga sinabi ko sa kanya yung hinanaing ko, eh. <laughs> Pumaya oo, pumayag. Mabait naman yung amo ko na kliyente ko sa ano
Oo. Oo. Kumpanya naman? Ah, kala Oo nga, eh. Oo, 'no? Buti naman at pinayagan ka, 'di ba? Kasi, yung iba hindi talaga pinapayagan, 'no?
Mm, sabi niya Oo, yung iba hindi. Gusto talaga ng sa opisina ka, para ano, productive ka daw sa trabaho, gano'n, yun yung inaano nila. <coughs> Sabi ko, mas productive ako sa bahay kasi walang magulo, <laughs> ako lang mag-isa, sabi kong gano'n. Ap Oo, sabi ko nga sa kliyente ko, "Ang hirap po kasi ng biyahe ko talaga everyday. Tapos, lalo na kapag nadaan ng Lunes tsaka Biyernes, yun ang pinakamaraming tao kasi, sobrang hirap bumiyahe."
Oo. Oo nga eh. Tama tama tama. Walang tsismis. Oo nga, 'no? Dapat
Ayun, pumayag naman siya. "Sige, wala namang problema. You can work at home if, ah" sabi niya naman sakin.
Mabuti naman, 'no, at pinayagan ka.
Oo mabait, mabait yung kliyente ko taga, ah, Australiano yung kuru, ah, kliyente ko. Mabait naman siya at, ah, pinayagan naman niya ako, basta bibigyan ko lang siya ng magandang numero sa trabaho. <laughs> Ayan.
Ah. Magaling-magaling. Magaling. Eh, para sakin naman, ah, syempre sa bahay, di ba?
Sige, ikaw ba, pare? Mm.
Kasi, una sobrang komportable sa bahay, di ba? <clears throat> Wala wala, oh, yun nga, hindi ko na kailangan mag-alala sa traffic o kaya may ma yung mga mala mahaba-habang pila. Di ba kasi sasakay ka pa. Tsaka, paggising ko, diretso na ako magtrabaho. Hindi ko na kailangang maghanda nang matagal, di ba? Para lang makapunta sa office. Kasi minsan ang stress ng mas stress sa pagco-commute palang, di ba? <clears throat> Lalo na kung maya malayo. Pero dati nung sa opisina ako nagtrabaho, may ano ako, may motor naman ako.
Di ba s Oo. Mhm. Totoo. Mm. Oo nga. Oo. Mm. Kaya nga. S Oo. Hmm. Oh, nagmo-motor ko pala, eh.
Alam mo kung 'tsaka ano, malapit lang din 'yong ano namin dito, ah, pinatrabahuan ko, dito lang din sa lugar namin. Eh, ano, 'yong, 'di ba, 'yong pasukan talaga dapat dumating ka before, ah, 8
Oo. Hmm.
8 P or 8:00 AM or dapat before, 'di ba?
Oo.
Oo, nagigising ako ng 7:30, ligo ng mga 5 minutes
<laughs> Mas mabuti ka pa. <laughs>
'tsaka 'yong ano, pasok na agad, diretso.
Oo.
'Tsaka 'yon, ah, 'yon nga. Um, gusto ko rin sa bahay kasi flexible 'yong oras. <clears throat> 'Di ba mas madali mong i-schedule 'yong s oras mo depende sa oras kung ano 'yong pinaka-productive sa'yo, 'di ba? Kasi kung mas masigla kang magtrabaho nang hapon o gabi, walang problema. Sa opisina kasi may fixed na oras, eh, dapat 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, 'di ba, o kaya ng gabi, 'di ba? Minsan hindi mo na kayang i-adjust kung kailan ka magiging produktibo kasi minsan sa hapon na naantok ako.
Mhm. Oo. Tama, mm. Mm. Tama, mm. Oo. Hmm.
Alam mo dati nung pinasa pinasukan kong opisina natulog talaga ako kahit ako yung HR don.
<laughs> Tinulugan mo? <laughs> Mm.
Ang tulog dapat dapat talaga ikaw yung ehemplo 'di ba kasi HR ako do'n, eh. Eh, ako patulog-tulog lang ako. <laughs>
Oo, HR ka, eh. <laughs> Tinulugan.
'Tsaka pag wala masyadong ginagawa nag e-ML ako, ganon ML, 'pag matapos na yung laro tayo-tayo na naman pagalaw-galaw, palakad-lakad naghahanap ng mga walang ginagawa para pa anong tawag dun, papa-remind na, uy magtrabaho na kayo, gano'n. <laughs> Oh, 'di ba.
Oo. Hmm. Oo. Mm. <laughs> Ako, matutulog ako. <laughs> Oo.
'Di ba, 'di ba.
Ayos pala eh 'no.
Kaya 'yon nagsawa ko sa trabaho ko nag-resign ako kasi napakadali lang pala ng trabaho na ito gusto ko ng challenging. <laughs> 'Di joke lang bro oy. <laughs> Joke lang bro. Katuwaan lang, katuwaan lang.
Ay, oo ayos pala, eh. <laughs> Natawa, tinamad na. Mm.
Katuwaan lang pero 'yun nga, yung kasing company na 'yon ay starting pa, magdadalawang taon pa lang.
Hmm, okay pala, eh.
Kumbaga developer sila ba. Developer sila ng mga, ah, lupa, bahay, gano'n.
Oo. Oo, maganda.
Oh, ako 'yong HR nila do'n. 'Tsaka ang dami na dumadami na kasi 'yong ano ko, 'yong assignment ko do'n. Dumami na 'yong mga trabaho ko, nagiging driver na ako paminsan-minsan, gano'n. Kasi iyong mga kinokontrol sila sa ano, sa tao.
Mm. Mm. Oo. Mm.
'Di ah, naglilimita sila ba.
Saan?
Hindi sila nag kumukuha ng kahit may ni-recommend na ako, kasi ako 'yong taga-hire, ‘di ba? Pero idadaan ko naman sa kanila pa hindi naman tayo 'yong may-ari. Dadaan talaga sa may-ari.
Ah. Oo, oo. Mm.
Ah, 'yon, hindi na naaayon sa ano ko, sa job description ko. Tsaka 'yon. Na ano ko, napagdesisyunan kong ano, umalis 'ko. 'Tsaka may mga nangyari din dun sa opisina namin kasi.
Ah, kaya umalis ka. Mm.
May mga buhay na, na na buhay na, na ano, naapektuhan.
‘Di naman naiwasan 'yon. Hmm. Hmm.
May mga threat na kasi iba pala kapag nasa ano ka sa real estate industry ka. Ang daming daming gustong makisawsaw, ang daming gustong makinabang.
Oo. Grabe, 'no.
Ay, 'yon, may kasama na kami na ano na Anong tawag dun, napagtripan pero nabuhay pa naman. Buti na lang nabuhay pa.
Mm, oo. Grabe naman diyan, nakakatakot pala 'yan 'no, pre.
Oo.
<chuckles> Pagka buhay diyan 'no, pero
Pero pero okey lang nasanay na rin naman ako.
Mm.
Oo, sa tagal ba naman ng panahon, ngayon pa ako matatakot, di ba? <laughs>
Oo, sabagay. Oo, tama ka.
Sa tingin mo kaya brother, ah, anong mga benepisyo ng pagtatrabaho sa bahay kumpara sa opisina? Ayon, ta natalakay, ay, na na nasagot mo na pala natin 'no.
Ah. Oo.
Ay ito na lang pala, pa'no nakaapekto ang lokasyon ng trabaho sa iyong produktibidad at kaligayahan?
Ayan, siguro sa'kin, ah, paano nakakaapekto yung lokasyon ng trabaho? Ah, siyempre dapat komportable 'no. Kasi kapag komportable siyempre yung 'pag, ah, lugar mo na pinagtatrabahuhan mo, ah, damay din yung trabaho mo diyan, ah, siyempre magaganahan kang magtrabaho, ah, magiging produktibo ka rin siyempre, no. Kasi komportable ka, eh, lalo na kung ako, ah, 'pag nasa bahay ako, nagtatrabaho, ah, mas lumalaki yung bilang ng produk ah, produktibidad ko, eh, kasi ano ako, eh, mas alam mo yung parang walang ano, walang magulo, ah, nakakatrabaho ako ng tahimik ako kasi gusto ko ganun, eh, parang nakakapag-focus ako sa trabaho ko talaga kasi walang kahit anong panggulo, alam mo yun? <chuckles>
Tama, tama. Oo nga, tama, tama. Oo nga. Tama, tama.
Oo, ikaw.
Eh, para sakin naman, ah, syempre, una kung malayo ang opisina kailangan ko pang mag-commute o magmotor, di ba, ng matagal tiyak na mabawasan talaga ang 'yong pro productivity, di ba? Kasi yung mga oras na ginugol mo sa pagbiyahe lalo na gaya sa'yo, di ba? Cavite to Manila, ang layo nun, di ba, na dapat sana ay ginamit, ginamit para magpahinga, magplano, di ba, o kaya magtrabaho, di ba, ay nauubos lang sa kalsada.
Mm. Oo. Mm, tama. Mm. Nga, oo, layo. Oo. Kaya nga, mm.
Tsaka minsan kapag dumating sa opisina minsan pagod na
Mm.
di ba? Kailangan ko pang mag-adjust bago maging produktibo.
Tama.
Tsaka sa bilang banda naman kung ang opisina ko ay malapit lang sa bahay kagaya ng sakin nga o ka o kung may opsiyon akong magtrabaho mula sa bahay mas malapit talaga ang tsansa na mas maging produktibo, di ba? Kasi hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa malalayong biyahe kaya't mas maraming oras, di ba
Mm. Oo. Mm, tama yun, mm.
para makapagtrabaho tsaka bukod pa rito hindi ko kailangan magmadali, di ba? May tsansa akong magsimula ng maaga at mag-focus sa trabaho ng hindi mapapagod, di ba?
Oo. Oo. Tama. 'Di na kailangang mag-ayos. <chuckles>
Tsaka pwede ka rin, hindi nakabihis, di ba? Hindi mo na kailangang mag-ayos, tama. Kahit wala kang ligo, puwede. Pasok pa rin, 'di ba?
Oo. Mm. Oo. Mm.
Plus tingin ko naman ang lokasyon ng trabaho ay naka-affect talaga rin sa aking kaligayahan. Kasi kung Ang opisina ay nasa isang ma lugar na maganda ang atmosphere, 'di ba? Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa ano, mga distraksiyon sa paligid, 'di ba? Kasi kung
Oo. Tama, mm.
Ang lugar ng trabaho ko ay malapit sa ano, mga park, 'di ba? O kaya may magandang view, siyempre mas nakakaramdam ako ng relaxation habang nagtatrabaho, di ba?
Oo. Mm, yung gaganahan ka, 'no.
Oo.
Saka s s Yun lang at tsaka sa tingin mo kaya par, ah, ano mga hamon na naranasan mo, kapag nagtrabaho ka sa bahay o sa opisina?
Ah, sige. Umpisahan ko siguro sa bahay, 'no. Kung sa bahay kasi, may mga hamon din diyan. Kasi siyempre bahay mo 'yan, komportable ka, 'no. At, ah, minsan siyempre may kasama mo pamilya mo, lalo na ang anak ko, kasama ko rin. Minsan siyempre, hindi maiiwasan na minsan lalapit sa'yo, guguluhin ka. May mga oh, 'di ba, parang yung minsan may mga bagay na, madi-distract ka din, kasi nga alam mong yung anak mo, siyempre hindi mo naman puwede dedmahin minsan. O i yu kaya parang minsan siyempre, yung trabaho mo nadadamay din, 'di ba? Kasi siyempre, nakikita mo yung anak mo kailangan ka at, ah, minsan mapapatayo ka talaga, eh, he eh, kasi <chuckles> kailangan kailangan ka niya, eh. Siguro yun ang hamon, 'pag nagtatrabaho ka sa bahay. Sa opisina naman siguro
Oo. Tama. Inapprove. Tama, tama. Tama, tama, tama. Tama. Tama, tama. Tama, tama. Oo. Tama, tama.
Ah. Ang hamon diyan, siyempre yung biyahe talaga. Yun ang pinakauna talaga diyan, lalo na kung malayo ka talaga. 'Yan ang pinakahamon diyan. At, ah, siyempre mas malaki rin ang tsansa na minsan ma-late ka. Ah
Oo. Tama, tama. Tama, tama. Tama, tama.
Yung, ah, oras mo sa trabaho nadadamay din 'di ba, hindi maiwasan yung suweldo mo rin madadamay, <giggles> ayun.
Tama, tama. Tama.
Oo, 'yon lang sa'kin. Mm.
Sang-ayon ako diyan. Eh, para sakin naman na um, trabaho sa bahay, ah, may mga hamon din akong nararanasan kasi isa na dito yung mga paminsan-minsan na-distract tayo 'di ba? Dahil nandiyan yung mga gamit sa bahay di ba, nagiging tempti na gawin yung mga tempting na gawin yung mga bagay na hindi related sa trabaho tulad ng paglilinis 'di ba?
Mm. Oo. Oo, mismo, mm. Mhm. Oo. <chuckles>
Pagluluto o kahit manood ng TV 'di ba, kaya minsan nakakalimutan ko ng oras at
Mm.
nawawala na talaga sa focus kasi kung, may ibang tao sa bahay tulad ng pamilya, ah, mas madalas pa akong maabala kaya't mas challenging din ang mag-concentrate at tapusin yung mga trabaho. Baka kasi yung nanay mo, <sniffs> utus-utusan ka tapos ganito-ganiyan may ginagawa ka 'di ba, parang naapektuhan yung ano mo, productivity.
Oo. M, mm. Tama. Mm, oo.
'Di ba? 'Tsaka bukod pa do'n, ah, minsan hindi ko naramdaman na may separation sa work at saka sa personal life kasi parang sabay pinagsabay mo na yung dalawa 'di ba?
Oo, parang nagsabay na nga, oo. Oo.
Oh, 'di ba? <chuckles> Oo, kasi nga minsan 'pag na sa bahay ako, ah, madalas mag-overlap kaya may mga pagkataon na kahit tapos na oras trabaho iniisip ko pa rin yung task na hindi ko natapos.
Mhm, oo kasi na sa bahay lang 'no?
'Di ba? Oo nga, eh, tama, tama. At saka ayun lang brother sa salamat sa ating makabuluhang pag-uusap ngayon at marami akong napulot na aral.
Tama yan. Ah.
'Di ba, kung sa saan ba kong gusto magtrabaho.
Tama, ako din, oo. Maraming salamat din sa pag, ah <giggles> Oo.
Maraming salamat ulit brother at sa susunod nanaman.
Oo, salamat, salamat, oo.
Magandang gabi at paalam.
Mm, paalam mabuhay, ah, ingat.